ああ、それはちょっとやったことなかったんで、いいかもしれないですね。うーん。はい。うんうん。
はい。 あ、ほんとですか？で、なんか、その、わかんないですけど、なんか
はい。
その、時間を、あの、ご自身の中の体内時計ではちじ頃に眠気が来るのか、それとも、その、全部一通り終わったっていうその達成感から、あの、眠気が来てるかっていうのって、そのいろんな条件づけがあると思うんですね。眠気が来る条件っていうのが絶対あるはずなんです。
うん。 うーん。 うーん。 ああ、そうですよね。結構人それぞれありそうですね、そう言われてみたら。うんうんうん。
はい。 はい。 で、ごじもしご自身の場合のその眠気が来る条件付けっていうのが、なんか、こう、一通りやり終わった、「ふう」っていうところで、もし眠気が来るっていう条件であったら、だとしたらそれを10時に回せば、あの、そのまま眠れそうだなって思いません？
うん。 あ、そうです。<chuckles> うんうん、はい。 うーん、うん。 思いました、今。ほんとですね。あ、すごい。そうですね。なんか、お風呂とかも、私、なんか、早く入んなきゃっていつも思うんですけど、なんか、意外と、あの、寝る前に、こう、持ってきた方がいいのかなって、ちょっと思いましたね。
<chuckles> <sniffs> うん。 はい。 はい。 そうですね。なんか、その、お風呂に入やっぱ湯船とかに浸かると、あの、こ交感神経、副交感神経のこう影響で、やっぱ眠気とか、こう、1日の中でリラックスできるっていう、あの、神経がどんどん出てくるので、そうなってくるとやっぱ眠気とかが、あの、発しやすいっていうところもやっぱりあるので。
うーん。 うーん。 うーん、うん。 確かにそうですね。なんか、もう、お風呂の時間、単純に変えようかなって思いました。うーん。それがいいかもしれない。うん。
うーん。 うーん。そうですね。で、その調べ物の時間、ま、デジタルジトデトックスっていうことだったので、調べ物の時間が終わったら、だから8時んなったら、もうスマホの電源を切るっていう風にして、もうあとは寝るための、こ、準備運動から始めて、こうこう、さあ、ベットきました、おやすみ、みたいな。
うーん、うん。 うーん。